อืม พี่เลี้ยงเหรอคะ? อ๋อ อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีเหมือนกันนะคะ เพราะว่าด้วย ด้วย ด้วยเราเองเนี่ยนะคะเหนื่อยกับการทำงานบ้าน ถ้าเกิดว่ามีพี่เลี้ยงด้วยเนาะมา มาแบ่งเบาตรงนี้นะคะ บางทีมันมี ถ้าเกิดเราอยากเล่นกับลูกจริง ๆ เราก็ให้ อ่า พี่เลี้ยงช่วยงานบ้านเนาะ เช็ด ล้างถ้วย อย่างเงี้ยเนาะ อุ่นอาหาร หรือว่า เอ่อ เรามีอาหารของเราไว้อยู่แล้วนะคะ ก็อุ่นอาหาร แล้วก็เช็ดพื้นบ้าน เพราะว่าลูกอะ เอ่อ ชอบเอามือเข้าปากค่ะ แล้วเราเองเนี่ยจะต้องเอาเวลาเนี่ยนะคะเร่งไปถูบ้านตอนเช้าด้วยนะ ก่อนที่ลูกจะตื่นนะคะ ถ้าลูกตื่น หก โมงครึ่ง เราจะต้องถูบ้านตั้งแต่ตี 5 อะค่ะ ตี 5 ตี 5 ครึ่ง ที่จะเก็บกวาดบ้านก่อนที่ลูกจะตื่น เพราะว่าลูก เพราะ เพราะเราตื่นแล้วอะค่ะ ลูกจะ อ่า อืม จะชอบเล่นเนาะ เล่นเสร็จแล้วเราต้องไปทำอาหาร เพราะว่าลูกตื่น เราทำอาหารต่อ แต่ว่าด้วย ด้วยความที่เราทำงานด้วยอะค่ะ บางทีเราติด ติดงานจนแบบว่า พอเราเห็นเงินน่ะมันก็ปลุกพลังเราขึ้นเนาะ เราก็อยากจะทำงาน เราก็ทำถึงตี 2 เลยนะคะ เมื่อคืนนี้ก็เร่งทำงานถึงตี 2 ไม่ได้อ่านหนังสือเลย ไม่ได้ทำอะไรเลย แล้วก็ เอ่อ กว่าจะอาบน้ำ กว่าจะอะไรก็ตี 2 ครึ่งได้ กว่าจะนอนก็เกือบตี 3 แล้วตื่นตี 5 ครึ่งอะค่ะ เพื่อที่จะมาถูบ้าน มาเก็บกวาด อ่า ถ้วย ช เอามาล้างถ้วยจานชามไว้ แล้วก็ อ่า หลังจากนั้นก็มาเอาลูกตื่น พอลูกตื่นเสร็จแล้วอะค่ะ เราก็ไปทำอาหารต่อเลยนะคะ เอาลูกอยู่ในครัว ล็อกประตูครัวเนาะ ไม่ให้ลูกออกไปเล่นที่อื่น กลัวเขาไปแบบปีนอะไรเนาะ เดี๋ยวนี้เขาชอบปีนป่ายด้วยอะค่ะ ปีนขึ้นบันได แล้วก็กลัวตกด้วย เราก็เลยต้องล็อกครัวแล้วก็ทำอาหาร บางทีลูกร้อง เราต้องอุ้มลูกข้างหนึ่งแล้วมืออีกข้างหนึ่งจับตะหลิว แล้วก็ทำข้าวผัดให้ ลูกอะ มื้อเช้า เราก็เลยรู้สึกเหมือนวันนั้นทั้งวัน
อืม อืม ครับ อา ใช่ ถูกเลยครับ อืม อือฮึ อ๋อ โอเค อ๋อ โอ้โฮ โอ้ ครับ อืม โอ้โฮ อืม เข้าใจเลยครับผม โอ้โฮ ครับ อืม ครับ ครับ โอ้โฮ เก่งจังเลย <chuckles> คุณแม่เก่งจังเลยนะครับผม ขอชื่นชมเลยครับ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับ แบบว่าคนคนเดียวสามารถทำได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ย มันเป็นอะไรที่แบบว่าหนักมาก ๆ เลยนะครับ พอ ก็พอเข้าใจความรู้สึกของคุณทางบ้าน แต่ว่า นั่นแหละครับ ถ้าเป็นไปได้นะหาคนช่วยมาแบ่งเบาภาระน่าจะดีที่สุด คุณจะได้มีเวลาดูแลตัวเองด้วยนะครับ สุขภาพของเราก็สิ่งสำคัญเหมือนกันนะ ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพ เดี๋ยวใครจะดูแลลูกของเราล่ะในอนาคต ใช่ไหม? ถ้าเรา เกิดเป็นอะไรไปอะครับ
อืม